अ, देखिए मैं काफ़ी दिनों से कहीं न कहीं एक परेशानी से जूझ रहा हूँ। मुझे कहीं न कहीं डर लगने लगा है कि यार कहीं ऐसा ना हो मैं असफल हो जाऊँ और फिर मेरा जीवन कहीं न कहीं खराब ना हो जाए। तो ये चिंता जो है कहीं न कहीं मुझे अंदर से खाए जा रही है और मैं बड़ा परेशान रहने लगा हूँ इस चीज़ के चक्कर में कि यार अ, कि सभी लोग सफल होते जा रहे हैं सभी कहीं न कहीं जो चीज़ें वो चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो उन्हें मिलते हुए जा रहा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई उनका जीवन का साथी ही क्यों ना हो। या कोई और चीज़ हो जो उन्हें चाहिए जैसे कि कह सकते हैं बहुत सौ बहुत लोगों का एक सपना भी होता है कि भाई एक घर हो जाए उनका या कह सकते हैं उनके पास कार हो या उनका जीवन ज़्यादा परेशानियों से ना घिरा रहे, तो वो पा लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है क्या कहीं ऐसा ना हो मैं इन चीज़ों के लिए जा तो रहा हूँ, चाहिए भी मुझे, कहीं इसमें मैं असफल ना हो जाऊँ। तो ये जो डर है ना ये कहीं न कहीं अंदर से मुझे और ज़्यादा खोखला करते हुए जा रहा है कि यार, ये चीज़ें कहीं ऐसा है तूने नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? तब मैं उस छ स्थिति में क्या करूँगा? मतलब अग वो नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए सुझाव चाहता हूँ कि असफलता का डर जो मुझे रोक रहा है, उसे मैं कैसे कम करूँ या उस स्थिति में मैं क्या करूँ?
जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। असफलता के डर के कारण काफ़ी बार अ, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और अ, हम काफ़ी डरने लगते हैं और वो डर हमारे काम के आड़े आता रहता है और हमारा जो काम है, वो पूर्ण तरीके से हो नहीं पाता। तो डर और हमारे तनाव को भी बढ़ा देता है, जो काम हमारा हो रहा होता है, वो भी बंद हो जाता है। तो देखिए, कहीं न कहीं आपकी समस्या मैं समझ पा रहा हूँ और मैं आपको अ अ, इसके विषय में अ, ब सुझाव भी दूँगा और अ, आपकी सहायता भी करूँगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको किसी भी तरह का सुझाव दूँ, मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझना चाहूँगा जिसके लिए कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपको अ, किन परिस्थितियों में अ, या क किस अ, कार्य को लेकर आपको डर है और किस वक़्त आपको ये आता है डर?
हाँ। हाँ। अ, मैं कहूँ ये ऐसे ही अब आ रहा है। जैसे-जैसे मैं अ, सुबह उठता हूँ, अपने कामों में व्यस्त होने का या संलग्न होने का एक विचार या कह सकते हैं वो उसमें मैं जाता हूँ उस स्थिति में। तो कहीं न कहीं मुझे फिर असफलता का डर लगने लग जाता है कि यार ऐसा ना हो कि ये परीक्षा में भी मैं असफल हो जाऊँ। या कह सकते हैं मैं दोस्तों से बातें करता हूँ वो कहीं मुझे साइड में ना कर दें, मुझे दूर ना कर दें या कर अब कर भी दिया है तो अब उस स्थिति से मैं कैसे निकलूँ? तो इस प्रकार की कहीं न कहीं चिंताएँ इतनी हो गई हैं ना कि वो अच्छे से मैं अपना जीवन अ, जी भी नहीं पा रहा हूँ कि असफल होने के कारण मैं नए जो कहते हैं उम्मीदें हैं। उन पर भी मैं एक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ, जो ध्यान करना ज़रूरी भी है मेरे लिए। तो वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मेरा वर्तमान तो कहीं न कहीं खराब हो ही रहा है। अब मुझे डर उस बात का भी लगने लगा है कि भविष्य भी मेरा खराब हो रहा है इसी चक्कर में। तो भविष्य में फ़िर मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ सही तो बाद में क्या करूँगा? जी।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। तो अ, काफ़ी स्वाभाविक है इस अ, बात को लेकर चिंतन होना और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि अ, इसके पहले आपको किसी भी प्रकार का असफलता आपने अनुभव किया हो? या कोई अ अ, प पूर्व समय पर अ, कहीं आपके अ, कार्य में या कहीं किसी जगह पर आपको असफलता मिली है?
अ, मैं बताऊँ कहीं न कहीं मुझे अक्सर असफलता ही मिलती है, शायद ही मुझे कहीं न कहीं सफल अ, चीज़ें मेरे लिए हुई हैं या सकारात्मक चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो असफलता की मैं कहूँ तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए एक रोज़ का सा वो चीज़ें हो गई हैं कि वो आती ही रहती है असफलता कि अब जीवन ऐसे ही मेरा बी व्यतीत हो रहा है कि मैं काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहा हूँ मेरे परीक्षाएँ नहीं निकल पाती हैं। पेपर जो है मैं देता हूँ जो मैंने एक अ, लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ या कह सकता हूँ मैं एक तरीके से पा नहीं पाता हूँ। जिसकी वजह से मुझे अब नए अ, जगह से जगह पर या नए क्षेत्र पर जाने में भी डर लगने लगा है कि यार ऐसा ना हो उसमें भी मैं असफल हो जाऊँ। जी।
जी, जी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो देखिए अ, चूँकि पूर्व समय में आपको अ, काफ़ी ज़्यादा असफलता अ, महसूस हुई है, आपने अनुभव किया है। तो कहीं न कहीं आपका जो अ, मानसिक स्थिति है वो काफ़ी नकारात्मक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा सकारात्मक सोचना चालू कीजिए, अच्छा सोचना चालू कीजिए। ख़ैर, मैं कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहूँगा कि अ, आपका डर ये रोज़मर्रा के फ़ैसलों में किस प्रकार से असर डालता है?
जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, ये डर जो है कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ें करने ही नहीं देता है। जैसे मैं कहूँ अभी कि मुझे अ, कहीं घूमने जाना है लेकिन डर लगता है कि यार मैंने अभी अ, कह सकते हैं कुछ भी चीज़ें नहीं पा पाया हूँ। तो मैं घूम कैसे सकता हूँ, कैसे मैं कहते हैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जब तक मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पात मिल जाती हैं तब तक फ़िर मैं कैसे ये चीज़ें कहूँ। तो वो कहीं न कहीं असफलता का जो डर है ना जो असफल हो-हो करके मेरे अंदर अब बैठ चुका या धीरे-धीरे घर कर रहा है। वो मुझे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने हीं नहीं देता है वो हमेशा जैसे मैं जाता हूँ आगे 1 पैर बढ़ा करके। वो मुझे 2 कदम पीछे फ़िर से खींच लेता है कि अरे कि तूने अभी अ, 1 परीक्षा दी थी उसमें भी असफल हुआ था उसके ऊपर ध्यान दे। अ, कह सकते हैं उसका रिज़ल्ट देख ले तेरे हिसाब से नहीं आया और तू अब एंजॉय करना चाहता है। या कह सकते हैं एक तरीक़े से अ, आनंद में घूमना चाहता है, तो कैसे घूम लेगा? मतलब इस तरीक़े के भाव मेरे अंदर आते हैं। जी।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अ अ, कार्य के तनाव को लेकर अ, घूमना और शांत मन से कोई भी कार्य करना अ, चाहे वो अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए हो या किसी दोस्त के साथ कुछ वक़्त गुज़ारने का हो या कहीं घूमने जाने का हो। तो ये सारी विचार आते हैं लेकिन आप चिंतित ना होइए, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास किसी तरीके का समर्थन या मदद के लिए ऐसे कौन-से लोग हैं जो उपलब्ध हैं आपके पास चाहे, वो घर के लोगों हो गए या बाहर के लोगों हो गए?
हाँ। हाँ, जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर्थन के लिए मेरे घर पर या कह सकते हैं मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स हैं। कहीं न कहीं वो मेरे साथ रहते हैं। उन्हें वो कहते हैं कोई बात नहीं एक ओर बार कोशिश करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कोशिशों में और थोड़ा-सा एक शक्ति लाओ, अपने आप को और थोड़ा मजबूत बनाओ। कुछ इस प्रकार से मुझे वो चीज़ें अ, बोलते हैं और मैं कहीं न कहीं अ, एक आगे बढ़ भी जाता हूँ, लेकिन ये है ना कि अब उन्हें नहीं पता है कि मैं किन चुनौतियों से इस समय जूझ रहा हूँ और मैं बताना भी नहीं चाहता कि वो ऑलरेडी परेशान हैं, अब मैं भी उन्हें ऐसी बातें बताने लगूँगा, तो कहीं न कहीं वो और ज़्यादा परेशान हो जाएँगे और शायद वो अच्छे से अ, चीज़ें नहीं अ, देख पाएँगे कि अब मैं भी परेशान हूँ, वो भी परेशान हो जाएँ फिर घर का माहौल भी कहीं न कहीं वो फिर नकारात्मक हो जाएगा जो अभी कहीं हद तक कभी सकारात्मक रहता है। मैं जाता हूँ खाता-पीता हूँ और अपने कमरे में आ जाता हूँ अपने आप बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ और अपने आप में ही म संलग्न रहता हूँ कि यार क्या होगा क्या नहीं? तो मतलब ये है कि वो जो चुनौतियाँ हैं वो अपने अंदर ही मैं रखे रखा हूँ। जी।
जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अभी भविष्य काल में या वर्तमान में ऐसा कौन-सा कार्य है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अ, असफलता का डर आपको सबसे ज़्यादा है और वो काम बहुत ही आवश्यक है आपके अ, उम, उम, लक्ष्य अ, मतलब लक्ष्य के लिए या फिर आपके करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए?
हुँ। अ, जैसे मैं बताऊँ, मैं कहीं न कहीं अपने आप को एक अच्छी जगह पर चाहता हूँ, जहाँ मैं कहीं न कहीं अपना एक अच्छा-सा जीवन जी पाऊँ जैसे कि सरकारी नौकरी किसी सभी को चाहिए होती है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ अ, और वो भी लगभग 6 साल हो चुकी है ली अभी तक मैं वो नहीं पा पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं मिल जाए मुझे और वही मैं अपने अ, पेरेंट्स को एक तोहफ़े के रूप में मैं दूँ उन्हें। तो कहीं न कहीं मेरे मन में यही है लेकिन ये है कि बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं इसलिए और परेशान रहता हूँ कहीं न कहीं और इस परेशानी के चक्कर में मेरा शौक जो है मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाता जैसे मेरा शौक है घूमना ट्रैवलिंग करना, क जगह-जगह पर जाना, लेकिन ये है कि अ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं मेरे जीवन में कि मैं वो ची उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ कि भई पैसे कहाँ से आएँगे उन चीज़ों के लिए? या कह सकते हैं अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अ, कैसे उन चीज़ों के लिए तैयार करूँगा अपने आप को? तो इस प्रकार के कहीं न कहीं नकारात्मक विचार मेरे अंदर हमेशा रहते हैं और मुझे कहीं न कहीं परेशान करे रखते हैं। तो मैं इसी चीज़ के लिए आपसे अ, सुझाव चाहता हूँ, कि मैं असफलता के डर को पार कर भी कर जाऊँ और अपने जीवन को जो प अच्छ अ, कह सकते हैं सकारात्मक पटरियों पर वापस भी लेकर के आ पाऊँ। जी।
जी, जी, बिल्कुल, तो देखिए मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और मैं आपको ना द अ, थोड़े सरल और छोटे उ उपाय दूँगा जिनको आप जिनका पालन करने में आपको अ, किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा सुझाव है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको अपना थोड़ा सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो नकारात्मक के जगह आप थोड़ा सकारात्मक सोचिए आप अच्छा सोचना चालू कीजिए, असफलता को छोड़कर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अ, मैं क्या पता इस अ, कार्य में सफलतापूर्वक हो जाऊँ या अ, मुझे बहुत जल्दी ही कामयाबी मिल जाए या ऐसा हो कि अ, मैं कल कोई काम पकड़ूँ और वो काम में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हो जाऊँ, आप इस तरह के अ, विचारों को अपने मन में घुमाइए या जब भी भी उठते हैं तो आईने के सामने इसे बोलिए कि मेरे को अपने आप पर पूरा विश्वास है, कि मैं इस अ अ, चुनौती पर अ, डट कर खड़ा रहूँगा और इसे अ, खूब असफलतापूर्वक इससे उभर जाऊँगा। तो ये एक कार्य है जो आपको अ, आप कर सकते हैं हर सुबह अपने विचारों को लेके आइने के सामने आपने अ, खड़ा होना है और ये विचार अपने आप को देखकर बोलना है। और दूसरा जो मेरा सुझाव है वो ये है कि आप छोटे-छोटे कदम उठाइए कोई भी जैसे कार्य है, उसमें तुरंत कूदने के बजाय धीरे-धीरे उसमें अ अ, स अपना सफर तय कीजिए अब जैसे कि मान लीजिए अनुमान लगाते हैं कि आपको अ अ, 4 अ, पहिया चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है आपको। तो आप अ, पह कल से ही आप अ, कार में मत अ, व सफ़र कीजिए या बैठने लग जाइए, आप कुछ अ, उसे देखिए आप उसको बाहर से निर अ, न उसका अ, न जो चीज़ें हैं देखिए कि कार चलता कैसा है? फिर आप पैसेंजर सीट पर बैठ के अच्छे से देखिए कि गियर किस प्रकार लगता है तो अ, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य में अ, जंप करने के पहले, कूदने के पहले उस कार्य को अच्छे से अ, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जाँच-पड़ताल कर लीजिए कि आपको किस अ, प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या आप उस अ, सक्षम है कि नहीं कि आप उस चीज़ से लड़ पाएँ या डटकर अ, काम कर पाएँ? अ, देखिए बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो हमको लगता है आसान है लेकिन आखिरी वक़्त पे हो नहीं पाते। तो यहाँ पर जो मेरा तीसरा अ, आपको ये रहेगा कि अपने लक्ष्य को ना थोड़ा छोटा रखिए। तो आप आपको जैसे मैंने आपको अ, बताया कि आपको कार सीखना है, तो आप कोशिश करिए अगर आप य अगर आप ये सोचेंगे कि 1 हफ़्ते में कार सीख जाऊँ, तो ये बहुत ही गलत होगा और बहुत ही ज़्यादा चुनौ चुनौती अ, वाला कार्य होगा। आप कोशिश करिए कि 1 हफ्ते में आप समझिए कि कार चलती कैसी है? गियर किस प्रकार लगता है? ब्रेक कब मारना होता है? एक्सेलेरेटर कब देना होता है? तो अपने आप को छोटे-छोटे चीज़ों से तैयार करिए और अ, एक कार्य को गहराई से समझिए, उस पे आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए काफ़ी छोटे और सरल उपाय हैं अ, आशा करता हूँ वो आपको अच्छे लगे हों और आप इसका पालन पूर्ण रूप से कर पाएँगे, आप बहुत जल्दी अपनी समस्या से उभर पाएँगे।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल आपकी सलाह मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं इस सलाह पर चल कर के कहीं न कहीं अपनी जो है जीवन की परेशानी है उनसे पार भी पा पाऊँगा और अपने असफलता के डर को ख़त्म भी कर पाऊँगा। जी, आपकी सलाह काफ़ी अच्छी रही, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जी।